Kak, mau nanya dong!
Mhm, gimana gitu?
Apa sih, rutinitas kecil yang bikin Kakak lebih sadar diri setiap hari? Ada enggak tuh?
Waduh! Ini e iya, ya aku sebetulnya e rutinitas ini baru kumulai di mungkin setahun belakangan ini ya, ternyata ada nih dan jadi satu kebutuhan juga buat aku Kak, karena e ternyata untuk jadi sadar nih, di di sadar diri tiap hari ternyata butuh butuh effort juga ya, sekarang ya, karena terlalu banyak, eee, ya kadang tuh, <tsk> eee, kesibukan ya Kak, sehari-hari itu bikin aku suka lupa, eee, diri kayaknya ya. Jadi ada Kak, aktivitas yang suka aku lakuin gitu ya, e rutinitas kecil lah, yang biasa aku lakuin, mhm.
<laughs> Ke. <laughs> Ke. Apa aja tuh Kak, aktivitasnya dari kebiasaan Kakak yang bikin Kakak mungkin lebih sadar diri?
Oke, kalau aku sih, e biasanya nih kalau punya waktu sebentar ya Kak, dan biasanya sih aku mencoba untuk, eee, me <sucks teeth> me apa ya, menyiapkan gitu ya, memang me agendakan nih, dalam hari-hariku itu waktu sebentar sebelum khususnya sebelum memulai hari nih Kak. Kayak abis subuh gitu ya, heeh, abis, eee, subuh sebelum beraktivitas, eee, itu aku mulai dari jalan pagi dulu, gitu. Oh jadi, ce eee, apa kebetulan juga, eee, aku kan, suka suka sebenernya orangnya suka kegiatan alam gitu ya Kak, suka gitu kalau punya kesempatan untuk ke alam, cuman kan, enggak selalu bisa nih Kak, eee, kesempatan harus libur nunggu libur dulu gitu kan kalau emang betul-betul pengen, eee, healing lah gitu ya. Nah, cara praktisnya itu, eee, iya sebetulnya karena aku diuntungkan nih, dengan e kondisi tempat tinggalku itu yang masih cukup asri, masih deket sama e kaki gunung gitu Kak. Terus juga daerahnya ada persawahanannya juga karena memang di daerah ya Kak. Nah, biasanya aku suka nyempetin tuh pagi-pagi, eee, selain olahraga ya, atau jalan pagi itu aku untuk berdiam diri dulu, gitu. Kayak, eee, ya kalau di kalau di, e apa persawahan kan suka ada saung-saung gitu ya Kak, nah, aku suka tuh kayak e sekedar sekedar ini aja eee, refleksi gitu Kak. Refleksi sambil kayak menyiapkan lebih ke menyiapkan hati dan pikiran lah sebelum memulai hari gitu. Jadi heeh.
Eh. Eh. <laughs> Bener. Oke oke. Itu bearti, dip di pagi hari ya Kak, ya, eee, mungkin sekitaran jam, berapa tuh? 05:00 ke 06:00 ya?
Iya, nah, itu biasanya Kak, justru kalau, eee, bisa pagi ya, e jam-jam 05:30, jam 06:00 ya, emang abis subuh sih Kak, habis sholat subuh gitu ya, terus e aku minum biasanya minum, kopi sebentar atau enggak aku malah, eee, siapin apa, eee, ya karena aku bawa kopi juga gitu kan, bawa termos kecil. Nah kalau ada kesempatan malah aku ajak temenku juga gitu ya, kalau di hari libur. Tapi kalau sehari-hari ya, eee, setelah itu ya, sebelum sarapan pagi iya, sekitar jam 05:30 jam 06:00 itu aku sempetin tuh Kak. Nah, kadang malah suka dapet nih, e momen ngeliat matahari terbit juga dari situ gitu, sunrise.
Oh, oke. Wah, itu tadi tuh Kak, pas momen Kakak di saung gitu ya, e berdiam diri, Kakak bilang refleksi, apa tuh yang Kakak rasakan, apa yang ada dipikiran Kakak tuh saat itu?
Heeh. Iya. Wah, itu sih aku ngerasanya kalau udah, eee, dapet ya, momen kayak gitu, gitu ya, itu aku bisa jalanin e iya se seenggaknya seminggu beberapa kali gitu ya, aku ngerasa kayak fresh banget sih, kalau aku bisa, eee, konsisten ya dengan itu gitu. Aku bisa dapet kesempatan tuh rasanya tuh, kaya lega aja gitu lega, terus kayak e siap Kak. Lebih siap memulai hari gitu, dibanding aku yang ya, betul-betul, eee, apa ngikutin to do list aja nih dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan, tapi kalau aku punya kesempatan, sebenernya enggak lama sih Kak, eee 30 menit aja ya, 15 sampai 30 menit. Eee, itu bisa aku berdiam diri sebentar gitu tadi kayak menikmati suasana alam, sekedar tarik nafas, apalagi kalau pagi itu apa, terang gitu ya. Itu rasanya tuh kayak, eee, ya, selain fresh aku juga suka dapat inspirasi juga nih buat e ide-ide kreatif gitu loh Kak. Kadang-kadang suka muncul juga tuh di situ. Nah, kebetulan kan emang, eee, kerjaanku juga di dunia kreatif ya Kak, eee, tulis menulis lah khususnya nah, itu kadang, eee, sangat, eee, manjur gitu Kak. <laughs> Untuk memancing ide kreatif juga nih, Kak.
Oke. Turip? Perlu juga ya aktivitas-aktivitas semacam itu untuk mungkin, eee, jadi sumber inspirasi atau mungkin ketenangan untuk mencari inspirasi kreatif ya. Iya sih, bener.
Iya betul, itu sa heeh.
Tapi, e kalau dari kebiasaan Kakak jalan kaki ini nih, eee, apakah ada, eee, apa ya, aturan khusus kalau misalkan e minimal berapa lama atau dari segi jarak itu, atau Kakak lebih ke yang ngalir aja ntuk menikmati keadaan pagi-pagi itu?
Iya. Heeh, ada sih Kak, biasanya emang aku, eee, antara 30 sampai 45 menit ya maksimal 1 jam kayaknya. Itu udah udah lama sih 1 jam tuh. Cuman e biasanya antara, iya aku aktivitasku kayak, eee, apa berdiam diri tuh, eee itu kalau enggak olahraga gitu ya, Kak. Jadi aku pakai tuh waktu olahraga untuk eee tadi tuh, penyegaran gitu. Eee, sekedar untuk e berdiam diri tadi ya, sekitar e sebenernya 1/2 jam aja lah. Karena kalau enggak em malah nanti ke-distract Kak sama urusan lain kan. E heeh, eee, kek jam 07:00 harus sudah siap nih, untuk melakukan aktivitas kalau ngaret nanti malah akhirnya upaya untuk e mindfulness-nya batal, karena jadi terburu-buru gitu. Nah, aku nggak nggak suka justru kalau sampai mengganggu kayak gitu, gitu Kak. Akhirnya kan rusak nih, ininya apa momennya gitu Kak. Jadi aku lebih ke sebentar tapi, eee, ah bisa betul-betul dapat ini ya Kak, e dapet apa ya, eee, maksimal lah gitu. Waktuku aku betul-betul bisa kaya fresh, eee, setelah itu gitu. Penyegaran pikiranku, mhm.
Iya sih. <laughs> Wah, oke oke berarti tetep porsinya harus diperhatikan juga ya, biar enggak enggak bikin malah buru-buru, eee, untuk, eee, tanggung jawab atau urusan lainnya. Eee, jadi emang sesuai sesuaikan aja waktunya gitu. Kalau di kebiasaan Kakak, ada lagi enggak nih mungkin upaya-upaya untuk e biar Kakak lebih mindfulness gitu, selain tadi jalan di pagi-pagi?
Bener. <laughs> Heeh. Oke, eee, kalau enggak pagi tadi tuh, aku lupa deh e nge juga sama ini Kak, aku suka matiin notifikasi juga ya biar <laughs> tapi e dengan catatan aku kan belum beraktivitas, jadi emang masih di rumah ya Kak. Jadi aku akan ngomong dulu tuh sama orang rumah, aku mau keluar sebentar biar akhirnya enggak, eee, apa namanya jadi ini ya, nanti tiba-tiba ada panggilan masuk lah, atau apa gitu kan. Nah, itu juga penting tuh buat aku. Nah, kalau lainnya itu, eee, misalnya enggak ada nih, kesempatan buat, e jalan pagi gitu ya, aku biasanya kalau misalnya di tengah-tengah kerjaan, aku suka stop juga sih Kak. Jadi aku nih, eee, sebetulnya jeda bagiku itu penting banget gitu. Nah, biasanya aku dis aku selipin lah di tengah kerjaanku, misalnya setelah 2 jam nih Kak, aku berhenti dulu gitu. Sekedar untuk, eee, ngambil jeda aja dulu sebentar kan, entah itu dengerin musik relaksasi tapi biasanya sambil kerja juga sambil dengerin musik sih. Eee, atau enggak iya, jeda itu penting banget Kak, buat aku dan e apa ya, kalau aku bisa manage-nya gitu ya, ngambil di sela-sela waktu untuk mindful lagi gitu ya, untuk <sucks teeth> betul-betul ya, merasakan nih, momen itu gitu Kak, yang kayak enggak enggak apa ya, enggak hari itu enggak e berlalu begitu aja gitu Kak, jadi kayak itu momen aku juga untuk e ngumpulin ya, makna yang udah aku iya nih, e makna dari waktu-waktu yang udah aku laluin gitu Kak. Nah, itu penting tuh buat aku untuk, eee apa ya, meng <sucks teeth> eee, menyelipkan itu di tengah-tengah pekerjaanku. Jadi e ada tuh, heeh, momen-momen seperti itu juga, gitu. Meskipun enggak harus keluar ya. <laughs>
Oke. Iya. <laughs> Oke. Jadi tetep ya? <laughs> Oke oke berarti sekedar, e jeda kayak setiap 2 jam sekali juga itu penting ya, buat tetap menjaga kondisi agar tetap mindful, oke.
Iya. Betul, betul betul, iya sekedar heeh, gimana Kak?
Kalau menu Kalau menurut Kakak nih, e seberapa penting sih mindfulness gitu ya? E untuk keseharian Kakak nih? Apakah sebisa mungkin Kakak upayakan gitu ya, mindfulness, eee, daripada mungkin, eee, aspek-aspek atau hal-hal lain gitu.
Oke. Oke, menurutku sangat penting cuman, eee, yang perlu di sebetulnya, e yang perlu di eee, <sucks teeth> pikirin tuh caranya Kak. Nah, gimana caranya ini kan penting ya, jadi sebetulnya enggak bisa di-skip ya Kak, untuk aku bisa karena e bagiku mindfulness itu kayak refresh pikiranku juga gitu Kak. Makanya itu penting. Cuman kan, caranya enggak selalu mudah ya, Kak. Enggak selalu ya, kalau mau ideal harus keluar, harus ke alam, itu kan susah gitu. Nah, biasa aku pakai cara-cara yang tadi itu ambil jeda atau enggak aku e mengalihkan nih Kak, pekerjaanku. Jadi, eee, lebis aku tuh lebih senang kerjaan dinamis nih, Kak. Ja tapi ada sisi mindful-nya gitu, kayak misalnya di tengah-tengah kerja a e kerena kerjaku emang nge-push otak banget nih aku ngerasanya, gitu kan, jadi aku selingin nih sama kerjaan lainnya kayak bisa beberes gitu Kak, atau enggak heeh, atau enggak sekedar apa pokoknya aktivitas tangan yang aku nggak harus banyak mikir gitu. Itu juga kadang-kadang bikin aku mindful, gitu. Jadi, eee, apa menjedakan pikiran ya, dengan cara melakukan aktivitas tangan itu juga bagiku, eee, cara ya, dan eee, iya karena itu penting jadi biasanya aku selipin lah, di tengah-tengah aktivitas gitu Kak.
<laughs> Oke. Oke ya. Oke, berarti mengalihkan fokus dulu ya, ke hal-hal mungkin yang lebih ringan enggak perlu e apa ya, mikir terlalu keras, terlalu dalam, menganalisa gitu kan. Oke, eee, mung mungkin meskipun Kakak mengupayakan ya, eee, dengan beberapa kebiasaan yang udah terbangun agar mindfulness tetep terjaga, tapi ada enggak sih Kak, pengalaman di mana hari Kakak itu ya, katakanlah buruk gitu biasanya penyebabnya apa tuh?
Bener. Betul betul betul. Iya. Oke, ada banget biasanya karena enggak disiplin. <laughs> Itu bi eee nah, aku tuh Kak, ngerasa hari yang enak itu ya, yang kayaknya tuh mulus gitu, itu dimulai dari malam hari justru. Kalau aku bisa bangun eee, sori tidur tepat waktu ya. Nah, kalau aku, eee, tidur, eee, tidur on time, misalnya jam 10:00 ya, udah tidur itu ideal banget ya Kak. Eee, itu tuh, berdampak tuh Kak, ke akhirnya bangun juga fresh terus aku juga bisa tuh nyelipin waktu kayak tadi jalan pagi gitu kan. Sampai nanti ke aktivitasku juga itu berdampak, tapi kalau biasanya tuh, eee, aku, ya hari kacau tuh, karena diawali oleh bangun kesiangan atau <laughs> enggak tidur e itu berawal dari tidurnya ke ke kemaleman. Heeh, sek ya ka kalau mau tidur kan, biasanya kadang-kadang ngerjain apa dulu, gitu ya Kak ya. Malah, eee, kebablasan gitu akhirnya udah tuh pokoknya kalau udah tidur malemnya ngaret Kak, eee, enggak apa enggak disiplin, itu implikasinya ke hariku kayaknya kacau deh besoknya. Udah hampir pasti kayak gitu gitu. Jadi, eee, pernah banget dan itu sering ya, berkali-kali gitu. Bener kek gitu.
<chuckles> Eh. Iya. Kemaleman? Iya. <laughs> Oke, tetep aja ya, pasti ya, pengalaman soal hari buruk, hari yang kacau gitu ya, dan biasanya penyebabnya beda-beda. Kalau buat Kakak berarti, e soal kedisiplinan ya, kalau misalkan tidurnya malem, oh implikasinya ke mana-mana tuh, ke hari-hari.
<laughs> Heeh, salah satunya itu sih, heeh.
Oke, eee, kalau rutinitas untuk akhir pekan nih, kalau hari-hari biasa kan, Kakak meskipun bekerja tetep menyempatkan ya jalan pagi, terus juga jedanya juga lumayan banyak agar tetap mindfulness. Eee, kalau akhir pekan biasanya aktivitasnya gimana nih Kak untuk mungkin, agar lebih lebih, e lebih damai gitu ya. E secara kan biasanya akhir pekan, e diperuntukkan untuk, eee, mengistirahatkan, eee, pikiran, eee, dan menjalankan aktivitas-aktivitas yang lumayan apa ya, enggak terlalu, eee, enggak terlalu memberatkan gitu. Gimana tuh?
Mhm. Oke. Iya iya iya. Iya, nah, kalau akhir pekan itu sebetulnya Kak, kalau aku ada kesempatan aku tuh seneng buat travel ya, traveling gitu. Entah itu keluar kota atau ya, pokoknya sekedar perjalanan jauh. Nah, pas di jalan itu loh, menurutku momen di jalan itu pas proses perjalanan tuh ba bener-bener, eee, banyak bikin aku tuh, eee, merenung gitu atau tadi proses mindful itu terjadi kalau aku lagi di jalan. <chuckles>
Oke buk justru diperjalanannya ya bukan destinasinya?
Buka iya di perjalanannya, terlebih sih perjalanannya ya. Karena destinasi kan kadang-kadang misal tujuannya apa, itu udah sibuk tuh pikiranku gitu ya, udah teralihkan gitu kan, tapi pas di momen di jalan itu tuh yang kayak mindful banget gitu Kak, eee, karena kan enggak banyak yang bisa dilakuin ya Kak, dan, eee, sambil lihat pemandangan juga misalnya ke luar kota gitu, itu aku seneng banget sih kalau ada kesempatan kaya gitu dan biasanya aku, eee, secara leg eee, apa reguler tuh aku agendain gitu Kak. Kayak misalnya sebulan sekali, eee, iya kalau ada libur panjang sedikit aku travel gitu. Jadi e momen di perjalanannya itu, itu bikin aku juga jadi e refresh lagi Kak, gitu. Da dengan jangka yang cukup panjang ya, dibandingin yang mungkin aku lakuin sehari-hari gitu atau, eee, tadi rutinitas pekanan, kayak gitu. Jadi weekend biasanya aku akan, eee, usahain buat travel sih Kak, walaupun jauh dekat gitu kan. Tapi momen di perjalanan tuh bikin aku nyaman juga selain o yang enggak travel tuh paling olahraga aja sih Kak, weekend ya, eee, mhm.
Oke, berarti kalau weekend, eee, temen Kakak, nyari Kakak, ada kemungkinan enggak ada ya di rumah? <laughs>
<laughs> Iya, atau nggak aku ajak jalan juga. <laughs>
Oke, oke, e mungkin ini satu hal terakhir yang pengen aku ke tanyakan ke Kakak, gitu ya. Eee, menurut Kakak, mmm, kebiasaan atau aktivitas apa sih yang mungkin perlu dibangun untuk mungkin menciptakan, eee, apa ya kondisi kesadaran yang lebih sadar untuk diri sendiri gitu ya atau mungkin mindfulness Kak?
<chuckles> Kayaknya kalau kebiasaan mungkin balik lagi ya, kita nyamannya melakukan apa karena orang-orang beda-beda ya. Kadang kayak ibuku itu sebatas masak aja bagi dia udah mindful banget gitu. <chuckles> Kalau aku ngeliatnya aduh ribet banget ya, eee capek gitu kan. Tapi ternyata bagi sebagian orang itu justru momen mindfulness buat dia gitu kan. Jadi cari tuh, e kita cari momen yang bikin kita mindful dan betul-betul e anggarkan waktu untuk itu gitu. Karena e ya kita kalau bisa tuh mengorbankan waktu 15, 30 menit ya Kak, tapi e itu akan berdampak ke produktivitas juga menurutku. Justru makan e akan lebih mempercepat kerja-kerja kita setelahnya gitu. Itu kalau menurutku jadi cari yang nggak e yang sederhana yang bisa dilakuin, eee, sehari-hari tapi berkesan buat kita gitu. <laughs>
Oke. Oke, berarti memang, eee, tiap orang akan beda-beda ya, eee, preferensi penyelesaiannya. Oke, makasih banget Kak, cerita-cerita Kakak, dan sarannya. Semoga bisa ngobrol di lain kesempatan ya Kak. Sampai jumpa.
Mhm, mhm mhm. Oke, sama-sama loh. <chuckles> Oke, makasih juga udah didengerin, sampai jumpa.